Ja, also, ich ma jetzt, wo wir so darüber reden und so, da habe ich auch eigentlich gleich schon wieder Lust, würde ich am liebsten gleich sofort <giggles> Stecker, äh, Stecker rein und loslegen und auch noch mal so 'n bisschen gucken, was für Musikstücke halt auch, äh, relativ einfach erst mal sind, weil das, äh, kommt ja dann auch noch dazu. Man muss ja nicht gleich, ähm, irgendwie so 'ne krasse Symphonie spielen oder so, sondern halt erst mal was Einfaches, was halt auch einfach ist noch für die Hände, ähm, und vielleicht erstmal nur mit einer Hand und nicht mit beiden, so, ne? Bin jetzt noch kein, ähm, Mozart. <giggles> Aber <chuckles> so.
Mhm. Na klar, also da musst du dich ja erst mal rantasten natürlich.
Genau. Was mir halt auch du
Ja. Aber woll wo du ich wollte noch ganz kurz sagen, weil du gerade das Kabel noch mal angesprochen hast, da wollte ich dir nur als Tipp mitgeben, es gibt solche Kabelrollen, die sind extra dafür da, dass du es vielleicht eingesteckt lassen könntest. Und, da ist sozusagen dieses Kabel wird durch so 'ne Rolle gezogen und dann kommen deine Tiere da vielleicht nicht dran. Also, das würde dann auch diese Hürde nehmen, dass du jedes Mal erst das Kabel anstecken musst, um zu starten. Weil natürlich, je kleiner der le also, je kleiner der Aufwand, desto eher machst du's.
Mhm. Ah. Ah ja. Mhm. Ja. Ja, das mache ich äh, also da gucke ich auf jeden Fall mal nach, ob es das hier auch, äh, irgendwo gibt. Weil ich meine, es geht mir ja natürlich auch darum, dass die Katze äh, also wenn die da reinbeißen oder so, das wäre natürlich, äh, nicht so toll. Also erst mal, weil man vielleicht 'n neues Kabel besorgen muss oder weil denen was passiert, ne? Das ist ja
Ja, natürlich, klar. Ja, ne, aber da könnte so 'ne Kabelrolle wirklich helfen. Wenn du da, ähm, ja, vor Ort nichts findest, gibt's das auf jeden Fall auch bei Amazon.
Ja. Ah ja, super, super. Ja, gut zu wissen. Ja, da werde ich auf jeden Fall gleich mal nachschauen, ob ich das ähm, wie schn wie lang wie schnell das da sein wird. <laughs> Hoffe hoffentlich am nächsten Tag. Äh, ja.
Ja. Na, das bei Amazon hast du da gute Chancen, ja.
Ja, was mir auch immer total geholfen hat, wenn ich halt so, ähm ich weiß nicht, kennst du die Melodie von den Monsters? Äh, da hat mein Mann immer dann so zweimal geklatscht, weil das so mit dem Rhythmus äh, oh, ich glaube, es ist Eddens Addams Family. Didim didim.
Von den Monsters? Oh, ich kenne es leider nicht. Ah, doch, doch, doch, jetzt, wo du es, ja, angestimmt hast.
Ne, aber da ist es und da da wird immer so geklatscht, mhm, und dann hat er immer geklatscht, und das war halt auch cool, ne? Wenn du dann so von außen noch so 'ne so 'ne ve Unterstützung kriegst, das hilft halt auch auf jeden Fall.
Okay. Ja, so 'n kleiner Push hilft da immer. Ja, vielleicht, ähm, ist es ja irgend 'n Lied, was du auf jeden Fall ab und zu mal abends üben kannst. Wenn er mal da ist, dann kann er da so 'n bisschen mit, äh, teilhaben.
Mhm. Ja. <laughs> Ja, also vielen, vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Ich werde auf jeden Fall, äh, die anwenden.